อืม โอ้โฮ ถือว่า เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาก ๆ เลยนะคะเนี่ย คือแบบว่าจะต้องใส่ใจทุกมุมเลยอะ ใช่ไหมคะ เพราะว่าอาจจะ อยากจะให้ลูกค้ามั่นใจจริง ๆ ว่า ที่เราทำเนี่ยนะคะมีทุกอย่าง ง อะ แล้วอย่างงี้คือต้องติดกล้องวงจรปิดด้วยไหมคะ? เผื่อแบบว่าเราส่งไป ไรเงี้ย
ครับ ครับ อือฮึ ใช่ อ๋อ ยอง <chuckles> ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับ ก็คืออะ เออ เรา ใช่ มันเป็นความแบบ เออ ขายแล้วเราพอมีเครดิตในกลุ่ม แล้วมันก็มีความเชื่อใจกันค่อนข้างเยอะอยู่ อ่า ก็เลยไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย แต่ว่า อย่างที่บอกครับ พอแบบเหมือนเราเริ่มเหนื่อย โอเค เราก็ลดมากขึ้น จนทุกวันเนี้ย โอเค เราไม่ได้ขายแล้ว อาจจะทำแค่ส่วนตัว มันก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนั้นน่ะ อะ โล่งเข้าไปอีก มันก็เลยเป็นการ อะ แบ่งแค่มุมทำงานต่อกันดั้มเล็ก ๆ ของเรานะ ส่วนที่เหลืออะ ก็จะเป็นมุมสำหรับพักผ่อนของที่บ้าน คุณพ่อ คุณแม่ แฟน นั่งดูทีวีข้างนอก อย่างเงี้ยครับผม
อ๋อ โอเคค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ถือว่าเป็นสัดส่วนมากเลยนะคะ แบบนี้เนี่ยน่ะค่ะ คือแบบว่าคิดเผื่อทุกคนในบ้านเลยอะ แล้วจริง ๆ อะค่ะ พอ พอฟังแล้วนะคะ ก็ถือว่าเป็นการที่อยู่ร่วมกันในบ้านได้อย่างลงตัวเหมือนกันนะคะ เพราะว่าแต่ละคนก็คิดถึงจิตใจซึ่งกันและกันเนาะ แล้วก็ความสะดวกสบายของแต่ละคนด้วยอะค่ะ เออ คือจริงแล้วคุณก็เป็นคนที่ใจกว้างมาก ๆ เลยเนาะ แบบว่าใจเย็นด้วยเนาะ แบบว่า อุ๊ย! ก็ต้องคุย เออ อะ จริง เหรอ? <chuckles>
อืม ใช่ แต่ <chuckles> ครับ ใช่ครับ ต้องกลับกัน <chuckles> คือเราอยู่ เราอยู่บ้านเขา จริง ๆ อะต้องบอกว่า ค ทั้งหมดอะต้องเป็นทางบ้านเขามากกว่า <laughs>
<giggles> ถือว่าเป็นคนโชคดีนะคะ ที่ได้ทำอะไรที่ตัวเองชอบด้วย ไงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ ที่ได้ร่วมพูดคุยกันนะคะ
ใช่ ครับ